Na ja, ich mache natürlich kurze, knackige Inhalte, aber auf der anderen Seite versuche ich, mich da möglichst authentisch darzustellen. Also, ich, äh, lege nicht 100.000 Filter über mein Gesicht. Ich versuche, das Ganze kreativ aufzuarbeiten, aber, hm, noch mit dem gewissen Maß an Authentizität.
Mhm, un nimm ich mal mit auf die Reise. Wie wie machst du da da den den Filter beispielsweise? Was was wäre das?
Hm, also, Filter auf‘s Gesicht, nicht im Sinne von Verfremdung, sondern dass ich, äh, die Lichteffekte schön einstelle. Oder gestern habe ich so 'n Bild von mir bearbeitet, da habe ich mit KI in der Software 'n neuen Hintergrund erstellt, der dann sehr realistisch aussah und wirklich gut passte, und man konnte es gar nicht erkennen, dass es nicht das originale Zimmer war, in dem ich sitze. Also, das hat das Ganze noch veredelt, aber ich bin da sehr reduziert, was meine KI-Nutzung angeht. Ich will ja da immer noch selber den größten Beitrag haben.
Ah, okay, okay. Mhm. Ja, dass du un äh, unkenntlich bist. Ja. Mhm, du du hast eben ja den perfekten Übergang gemacht zu meinem 2. Punkt, den ich vorhin erwähnt hatte. Ja, genau, genau. Wie wie gehst du mit KI um? Das ist ja auch ‘n 'n sehr großes Thema und ‘n sehr
Ja, du wolltest mich was zur KI fragen. Mhm, ist auch ‘n Teil meiner Bildschirmzeit, aber ich lasse mich von der KI eher so 'n bisschen beim Brainstorming, äh, bereichern und, ähm, manchmal hilft‘s mir auch beim E-Mail-Schreiben, aber nicht beim Schreiben von Songtexten oder Blog-Artikeln. Das ist immer noch meine Eigenleistung und das soll‘s auch bleiben.
Mhm, wie siehst du allgemein die Entwicklung oder den Einfluss von KI bei der Mediennutzung?
Sehr, sehr schwierig, also, s man braucht sich ja grad nur auf YouTube umzuschauen. Es wird ja quasi von KI-Videos geflutet und, äh, da hat man noch weniger authentische Inhalte. Also, da, äh, fühle ich mich zunehmend genervt. Bei TikTok ist es ähnlich und, äh, dementsprechend versuche ich mit meiner Mediennutzung da so 'n kleinen Gegenpol zu setzen. Ähm, und ich glaube, da bin ich auch nicht alleine. Da gibt‘s viele Kreative, die ähnlich ticken.
Ja.